ま、長い長時間こうずっと会ってたりして、なんかこう例えばですけど、なんかレストラン行きました、で「次、ちょっとお茶しない」とかい言って、ま、なんか梯子じゃないですけど、なんかお茶してどっか行ってまたお茶してとかってなると、こうずっと1ち中一緒にいると何かこう会話が尽きてくる場合とかは、携帯見ることもあったりはしますけど、でもあんまり友人、そうですね、ちょっと人にもほんとによるんですけど
ええ。 うん。 ええ。 あ、はい。 うん。 ええ。あ、ああ、なるほど。あ うんうん。 あ、ほんとそうですよね。それが、ええええ。
会話が無くてもこう心地いい人だだったら、別にお互いなんか全然気にしないんですけど、なんか兄弟とか、はい。はい、そうですね。ただ、そうですね、久しぶりに会う人とか、まあ、そういう人には、ううーん、そういう人の時は見ないようにしてますね。べく。
うん。 ええ、あ、そっか、ええええ、あ、そうですね。確かに。 んね。 そうですね、あまり選択肢にならないですね。
ならないですね。うーん、そうなんですよね。はい。はい、あ、そうですか。<giggles> いやいやいやいや、みんなそうだと思いますよでも。うーん。そう、そうだと思います。それがまあふ一応
ああ。 ああ、あ、でもよかった。やっぱりそういう方がいて <chuckles> 私だけが <giggles> あ、ね、やっぱそうですよね。やっぱり、うん、その態度は失礼だっていうことが分かってよかったです。うん、そう。ね。
うーん、あ、ほんとですか？そうですね、でもやっぱり、うん、そうですよね、ちょっとマナーですよね、それはやっぱり。うーん、そうですよね。うーん、だから家族とかもね、なんかこう私も例えば実家に帰ったりとかして、親とかだとずっと携帯してるっていうのはないですね。なんかこうなるべく気を付けるようにしてますね、そこは。はい。あ、今日はなんか、はい、いろいろお話ありがとうございました。
あ、そうですね、あ、これはもうマナーですね。なるほど。 ですね。 うん。 あ、ああ、なるほど。あ、ああ、それ大事ですね。うんうん。 はい。